なんかなんだろう、自分が例えば投稿したことによって。周りが、え、それは本当なの？とか嘘なの？とか、ええ、それあなた良いと思っても、私はあんま良いと思わないなみたいな。そういう、何て言うんですかね。あの、なんか、プラスのこともあれば、マイナスな気持ちになることもあるのかなって。勝手な、私の個人的な勝手なイメージなんですけどまあね、なんかそういうのを、思っているので、それでちょっと投稿とかあんまりしないっていう自分がいるんですよね。
はい。 うーん、はい。 はい、はいはい。 はい。 はい。 ああ。 いやいや、でも、そうそうだと思いますよ、私も。うんうん。 はい。 うん。 なるほどなるほど。うーん。
はい。 ただ、連絡取り合う場とか、あと何か、あの、今日こういう投稿したから見てね、なんて言われると、まあ、あ、じゃあ観るねって感じであの、見たりはするんですけど。で、自分も別にね。あの、他のひその例えば、お友達の投稿に対して、何か変なコメントを書くとか、そういうことはね、一切しませんけど。何か実際にはい。
はい。 はいはい。 うん、ふんふん。 はいはいはい。 はい。 なんかね、私いちど、すごく嫌な経験、そういうあれではしたことがあるんですよ。なんかね、あの特別仲がいい友達だったわけではないんですけど。なんかの時、暑中見舞いか、残暑見舞いかなんかか忘れちゃったんですけど。なんか出した時に、あの、郵便切手の金額が変わってたことに気づかずに、あの、1円足りなかったみたいなんですよ、<chuckles> その、私が貼った切手。で、1円足りてなかったので、その友達が受け取る時に、郵便局の人に請求されて、1円払ったらしいんですよ。はい、で、それを私には言わずに、Facebook に載せてるんですよ。1円払わされたみたいなの。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はいはい。 はい。 はい。